Oi, eu que eu tô aqui hoje pra pegar umas dicas com você, na verdade, eh, eu tô com muita dificuldade pra dormir, né, hã, e eu sinto, assim, que a minha rotina tá bagunçada, não tô conseguindo me organizar direito, então assim, tá bem difícil, eh, pegar no sono, a ter aque relaxante, né. E aí eu queria saber se você pode me dar alguma dica de como eu posso criar, aí, uma rotina pra pra dormir melhor, será que você consegue?
Aham. Claro, claro, né, vou fazer o possível pra te ajudar da melhor forma possível. Eh, até pra eu conseguir te ajudar um pouco melhor, me me fala um pouco como é que tá a sua rotina hoje em dia e o que que você sente, assim, que mais atrapalha você na hora de dormir.
Tá. Tá, olha vamo lá. Respondendo uma das suas perguntas, o que mais me atrapalha é que, assim, eu tô exausta, eu já vou te falar da minha rotina, tá, eu tô exausta, mas a minha mente ela não desliga, ela não desliga nunca, eu demoro muito pra pegar no sono, né. <clears throat> E quando eu pego no sono, hã, depois que eu, que eu que eu embalo, né, eu eu eu tenho a sensação de que eu tô conversando comigo o tempo inteiro, é muito é muito louco assim, sabe.
Aham. Entendi.
E, hã, minha rotina, né, eu tenho aí, eh, o dia 5 começa de novo, o meu filho tá de winter break, né, e eu também, que eu faço mestrado, mas assim, a gente começa o dia às 5h da manhã Ah, meu filho v pega o bus pra ir para escola às 6h, então eu acordo pra fazer o o café dele, o lanche dele e tal. Depois eu vou para o tra tomo café, vou para o trabalho, entro umas 9h, né. Eh
Aham. Certo.
Tenho um trabalho presencial na 3 vezes na semana e 2 aqui em casa, depois volto, almoço, faço o lanchinho dele, aí engato no remoto. Aí, final da tarde, levo ele para tudo quanto é atividade que ele tem. Depois volto, faço jantar, onde a gente janta junto, eu, meu marido e meu filho, e depois vou para o mestrado. Acabo 22:30h meu dia.
Aham. Certo. Nossa, é bem puxado mesmo.
Mesmo assim eu não consigo dormir.
É, bem puxado mesmo, né, o seu dia a dia. Realmente tem bastante, né, coisas assim para fazer. Você sente que isso é algo que vai se manter por muito tempo ou você acha que, ah, quando você terminar o mestrado, você vai conseguir, pelo menos esse horário da noite ali, já ter menos coisas para fazer? Como é que estão os seus planos assim para o futuro próximo?
Olha, o mestrado ainda tem 1 ano e meio, né. O problema, eu até posso te dizer que é ele, né, porque assim, eu tenho muitos artigos pra ler, eu tenho paper pra escrever. Então assim, quando eu vou, hã, quando eu vou quando eu desligo, né, o computador e tal, já tá na hora de dormir. Então, eu acho que assim, é muito cérebro, eh eh, funcionando, né, e também as preocupações do dia seguinte, né, o que eu tenho que fazer, o que que eu não consegui fazer no dia. Preocupação da vida adulta, né, mas eu queria assim muito ter te pelo menos conseguir ter uma o f religiosamente, fazer uma rotina de descanso assim mais, eh, re reparadora, sabe.
Aham, sim. Sim. Aham. Sim, é, assim, eu acho que um dos pontos interessantes, né, é você tentar, eh, adaptar e encontrar os melhores horários ali, para você e e criar essa rotina, né. Então assim, você, eh, por volta de 22h30 ali, você tá terminando tudo que você precisa. Então, eu acho que é interessante a partir desse horário, né, até pra por conta de você acordar muito cedo também, você já começar um uma rotina, eh, de dese desaceleração, sabe. Eh, de repente, não não forçar tanto ler mais alguma coisa, a partir desse horário, né, a não ser se a não ser que realmente tenha algo que é urgente, né. Né É, aí não tem muito o que fazer, porque realmente, né, você precisa se preparar bem e tudo mais, né. Mas assim, acho que o importante é o descanso, ele também vai ser importante para o seu aprendizado, né, pra sua saúde, pra você conseguir ter energia nos dias seguintes, né. Então, eh, realmente a sua preocupação ela é super válida e realmente precisa tomar esses cuidados, sabe. Então, acho que assim, o ponto principal é você começar, a partir desse horário que você termina o seu dia, diminuir o ritmo, né, fazer menos coisas, eh, não utilizar tanto mais as telas ali, naquele momento, né, ah, tomar um banho morno, algo que vá começar a fazer você desacelerar, sabe?
Uhum. Tá. É, uma prova, um trabalho pra entregar, né. Uhum. Você acha que, por exemplo, eu eu eu tinha que porque o a eu não tenho aula, né, eu tenho trabalhos, eh, eu eu eu te na verdade, assim, como funciona, né, <clears throat> eu tenho a matéria e o professor dá as tarefas toda semana, então, assim, são as leituras, eh, depois a discussão em grupo, mas eu eu, raramente, assisto às aulas, porque eu me encontro com eles, eh, a cada 2 meses pra entregar os trabalhos, né.
Aham. Entendi, aham.
Então, assim, hã, eu vou até tarde, porque, assim, é muita coisa pra fazer, mas, assim, hã, eu acho que eu poderia pen ouvindo aqui o que você tá falando, de repente, dividir melhor a a minha semana, porque tem dias que eu vou até muito tarde e tem dias que eu que eu consigo atra é a é acabar bem cedo, né, então, de repente, se eu dividir melhor as tarefas, eu consigo, na média, hã, encerrar antes, tipo umas 21h.
Aham. Sim. Sim, sim. É, então, a é uma coisa interessante isso que você observou, ali, né, a brecha que existe de flexibilidade na sua rotina, né, realmente, é é é de pessoa pra pessoa, porque tem pessoas que, realmente, preferem estudar bastante e descansar nos outros dias, mas, no geral, acho que pra você, como tem uma uma rotina muito atarefada, né, você, né, tem várias coisas que são constantes ali, na sua semana, então acho que dividir, né, a carga de estudo, né, dos trabalhos que precisam ser entregues durante a semana, acho que vai ser bem mais benéfico pra você, você vai conseguir dormir um pouco mais cedo, né, e, aí, acumular um pouco mais, né, desse sono reparador, de verdade, sabe.
Uhum, porque eu acordo muito cansada. É assim, eh, é o que você falou, eu esse sono reparador, ele nu eu não tenho ele, né, aquele bem que eu eu eu, outro dia, eu estava falando para o meu marido: "Eu queria muito, nem que eu se por exemplo, se eu dormisse 4 horas, mas que essas 4 horas fossem bem dormidas e não picadas, do jeito que elas são", sabe.
Aham. Sim, é, então, o o sono reparador é algo realmente super importante, né, então, assim, tem outras coisas que você consegue fazer também. Você pode, por exemplo, né, fazer uma rotina de pré-sono, né, o que que seria isso, né? Seria você
Me conta.
eh, como a gente já conversou antes, né, diminuir a sua conexão com as telas, isso já é uma coisa super importante
Tá. Eu acho que eu consigo fazer isso.
né, acho que outro ponto também é você jantar leve, né, pra realmente não ter um problema grande de digestão, né, de ficar ali, eh, muito ativo, né, o seu corpo tentando fazer aquela digestão, né. De repente tem alguns tipos de chá, né, específico que consegue te ajudar a dar uma acalmada um pouco mais nos nervos, né, ah, um chá de camomila ou então, né, alguma outra coisas que que você encontre que te ajude também, né, a realmente, eh, relaxar um pouco mais e desconectar da pressão toda da semana, sabe. Né, às vezes, uma respiração, um alongamento, até uma leitura vai te ajudar bastante a diminuir esse ritmo, eh, antes de ir pra cama pra dormir. Você acha que consegue, eh, a adicionar algum tipo desse hábito pra você?
Uhum. Digestão, tá. Uhum. Ah, eu acho que sim, eu acho que a 1ª coisa que eu vou fazer, que acho que é a mais importante, é Encerrar o meu dia às 21h. Eu acho que eu consigo. Consigo de verdade. É que eu, hã, me bagunço um pouco, mas se eu conseguir, ótimo, porque aí eu consigo, eu tenho até 22h, 22h30 eu já tô na cama, né? Então, assim, eu acho que o chá é super válido, eu acho que o chá, eh, realmente, eu não tenho o hábito de beber chá, mas, hã, sempre, assim, no supermercado eu falo: "Ai, compro ou não compro? Será que ajuda?". Mas você tá falando aí, um chazinho, né, o banho morno eu já tomo, né, antes do de dormir. Então, o ch é, em co é é, o chazinho. E você falou de, hã, a leitura, eu não gosto de ler. Eu n eu eu já leio bastante lá meus artigos, pra pegar o livro, assim, não é uma coisa que eu sei que eu vou embalar no sono. Talvez uma TVzinha, assim, uma coisinha leve na TV?
Ah, isso é bom. Aham. Sim. Aham. Um alongamento, uma respiração, né? Entendi. Sim, pode ser. Aham, sim, pode ser. Ah, o o mais importante nesse caso, né, eh, se já for, assim, na sua casa, eh, perfeito, né, mas, eh, não estar muito próximo da TV, porque quanto mais próximo você estiver, mais luz entra ali no no seu nos seus olhos, e aí acaba mantendo o seu cérebro ativo, sabe, então, né, se você conseguir deixar uma luz bem baixinha, bem ambiente no seu quarto, né? D dê dê preferências pra luz quentes, né? Eh, isso, amarelinha, né, e pode ser um filme, né, alguma série que seja temas, acho, assim, bem leves, né? É. Sim, sim, sim, só pra ir relaxando, desconectando um pouco ali do do dia estressante, sabe? Acho que vai te ajudar, sim.
Aham. É, amarelinha. Aham. Bem leve, né? Desenho, coisa boba, né? É. No quarto, eu nem tenho, eh, cable TV, né, eu tenho eu tenho a o o cabo lá embaixo e a no e na no quarto, só pega assim, hã O bá eh, o básico do do do cabo, mas, assim, vêm aqueles filmes bem antigos, assim, não tem nada, eh programa de culinária, coisa antiga, filme antigo. Eh, então eu acho que, por exemplo, culinária é uma coisa que eu adoro ver. Se eu botar lá um alguém cozinhando, falando baixinho, capaz que eu embale no sono, mas o chá eu vou o chá eu vou adotar, eu acho que é excelente.
Sim. Aham. Ah, super legal. Aham. Não Uma coisa que você até comentou, assim, da da culinária, existem muitos canais na no YouTube que são de pessoas cozinhando e que só tem o barulhinho ali da sabe, dos cortes, não é ninguém falando, tem uma legenda, né, e é super legal, assim, porque tem alguns até que: "Ah, tá chovendo ali", então fica aquele barulhinho de chuva. É quase que uma <chuckles> uma audioterapia ali. É.
É, exato, exato. Aham. Sim, excelente. Uma é, um sonífero, né. Exato. Ai, mas que incrível. Muito obrigada aí por você ter deixado eu re eu relaxar, eu falei. Eu desabafar e obrigada aí pelos seus conselhos, foram ótimos, estão todos anotados.
Não, que isso, espero realmente ter ajudado você e que você consiga colocar esses hábitos, né, pra tranquilizar aí mais as suas noites e conseguir, né, recarregar suas energia todos os dias, tá bom? Até uma próxima.
Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.